Mm. Pero minsan 'di ba? May mga pagkakataon na alam natin na mabibigo tayo, pero sinusubukan pa rin natin. At para sakin hindi naman yun ma hindi naman yun masamang subukan lalo na kung may mga natutunan kang aral dun sa pagkabigo na yun.
So, 'yon. Hmm. Oo. Mm. Ay, yung baga, papaano mo nasabing nabigo ka kung 'di ka sumubok?
Hmm, tama, 'di ba?
Yun yung tanong, 'di ba? Kaya ka nabigo kasi sumubok ka.
Mm, at tsaka tama, at tsaka alam mo yun, ah, talagang may matututunan ka dun kahit na sinubukan mo bu nabigo ka.
Eh, hindi pwedeng sabihing mm. <chuckles> Mm. Mm, bangon lang.
Mm.
Tay matuto tayong tayong bumangon sa pin san sa saan tayo nadapa. Bangon lang. Tayo lang ulit. 'Wag hindi pa katapusan ng mundo. Hindi pa huli ang lahat.
<chuckles> Sang-ayon. Tama. Mm. Oo, katulad na lang ng mga ano, 'no? May mga negosyo dati. Tapos biglang nagka-pandemic. Ang daming mga negosyong bumagsak nung mga panahon na yun.
'Di ba? Hmm. Oo. Ah, isa isa kami diyan. Sumubok din kami nyan. Bago nagpandemya, nagtayo kami ng karenderiya. Maganda yung negosyo, tapat ng eskuwelahan. Pero dahil nga dumating ang pandemya, walang walang ibang paraan kundi magsara na.
Hmm, twen Mm. Hmm. Ah. Ah, ayun. Ah, mm, hindi niyo ba sinubukan na magbukas ulit pagkatapos ng pandemiya o mga panahon na 'to?
Naranasan namin yan. Wala na. Kasi yung yung yung puwestong inupahan namin no'n, wala na, meron na rin yung tao.